あのちょっと最近 SNS で収益化を
え
あの、しようかなって思って、頑張ってはいるんですけれども、なかなか、あの、想像して期待しているような売り上げにつながってきていなくてですね。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
それで、このまま続けていいものか、あの何か間違っているのか、どうなるんだろうか、どうしようかなっていうのをちょっと今迷ってるんですけれども、ちょっとお話聞いていただいて、もし何かアドバイスがあれば、いただいてもよろしいですか？
ええ。 あ、はい。 はい。 はい、具体的にはどのような SNS で売り上げ出そうとされてるんですかね。
はい。 はい。 はい。あの、何個か、あの、やっぱり同じような感じでやっていまして、一番頑張っているのがですね、YouTube なんですね。うん。で、YouTube と、あと、それと関係した内容で、Instagram、で、あの、Instagram のリール投稿をしてまして、あの、ショート動画ですね。
ええ。 はい。 あ、はい。 ええ。 はい。 ええ。
うん、そういうのをしていて、で、まあ TikTok も同じような内容で投稿することができるので、その大きく3つを使ってやってます。
ええ。 ああ、じゃ YouTube の視聴者が増えると、あの、課金が多くなるってことですかね？
うん。 はい。 あ、そうですね。そこと、あとその Instagram ではアフィリエイトっていう、あの、なんか商品を紹介して、その私が紹介した商品を、あの、見てくださった方が購入してくださったら、こちらに、あの、少し手数料が入るみたいなこともやってるんですけれども、うん、なかなかそうですね。
ええ。 ええ。 ええ。 ああ。あ、はい。 なかなか。買ってくれないですか。
うん、そう、か買ってくれないというか、まあ、まだ、あの、時期がまだ早いかなっていうのもあって、そんなにまだこう、なんか突っ込めてないところもあるんですけれども。
ええ。 あ、はい。
はい。突っ込めてないというのはですね えっと、なんか商品の紹介とかをあんまり先にしてしまうと、やっぱりせっかく、ね、フォローしてくださった、あの、方があんまりちょっと、いや、商売っぽくって嫌になっちゃうかなとか、そういうちょっと自信がまだなくって。うん、まだ出せてないんですね、そんなに。
ええ。 はい。 ええ。 ああ。 ええ。 なるほど。ちなみにユーチューブは、どういったターゲットに何を発信してるんですか？
うーん、うんうんうん。 はい。 あ、ユーチューブはちょっと、あの、一番大きいところは、私、趣味でバドミントンをやってまして、それでバドミントンの練習ハウトゥー系ですね。ハウトゥー動画とか、あと、ま、あの、友達同士で、その、ゲームをした時のその試合の、あの、投稿だったりとか、してるんですけれども、あの、ユーチューブは結構前からやってまして、あのぐらいかな、5年コロナがちょうどね、あの、タイミングだったんですけれども
ええ。 ええ。 ああ。はい。 ええ。 はい。 ええ。 あ、はい。 ええ。
あの、コロナで自宅にいないといけなかった時に始めたので。その頃は、ちょっと副業のことをやってたりとか
あ、はい。 ええ。
うん、あと、その自分でいろんな、あの、家のことを修理だとか、あの、DIY ですかね。
はい。 はい。
うん。そういったものも、あの、発信してたりとか、ちょっと、内容がいろいろありすぎてるんですね。うーん。
ああ。そのユーチューブは、あの、いつも顔出しとかされてるんですか？
はい。 あ、そうですね。顔出しして、あの、もう、あの、やってます。そうなんですよ。はい。うん。
ええ。 ああ、なるほど。あ、確かにユーチューブっていっぱいコンテンツがあるから、なかなか、い多くの人の目に留まるって難しいですよね。
うん。 そうなんですよ。それで、あの、本当はいろいろ、まあ、私なりにちょっと勉強したりもして、そうすると、内容を一つに絞った方がいいっていうのがほとんどの方の、あの、意見なんですね。あ、例えば
ええ。 はい。ああ、いくつも手を出すよりは1つの専門のチャンネルにした方がいいってことですかね？
うん。 そうなんですよ。例えばその、ばとみんとんだったら、バドミントンだけのチャンネルだったり、あの、副業だったら副業だけのチャンネルとか、そういう風にしないと、あの、ね、登録してくれた方がいろんなことをやりすぎると、ちょっと、離れていっちゃうよみたいなこともあったりでね、いろんな方向で勉強しながら頑張ってやってはいるんですけど、なかなかちょっと、まだそういう、あの、収益化になっていなくって、ユーチューブの方は。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 はい。
うん、ほんと難しいなっていうのを実感していて、この、なんか、なんとなく、あの、でも、あの、具体的に言うと、えっと、登録者数は1000人以上いると、しゅうれ収益化されるんとかあるんですね、そういう内容が。で、それはもう超えて、あの、だいぶんなった で。うん、そう、そうなんすごい、まあ、でも私なんかがって思うと、本当ありがたいなっていう、すごいなって思うんですけれども。ただ、あの、動画をどんどん、こう、投稿しないと、あの、視聴時間っていうのも必要なんですね。
ええ。 ええ。 はい。ええ。 あ、すごいじゃないですか。はい。 ええ。 え。 ああ、ほかあの、フォロワーとかの人が見てくれてる時間が重要ってことなんですね。
うんうん。 そうなんです。たくさん見てもらわないと収益化されないっていうのがありまして、で、最近、あの、いろいろいろんな、こう、家の仕事だとかが忙しくって、その、動画を撮るは撮るんですけど、編集ができていなくってですね。
はい。 ええ。 はい。 あはい。 ああ、ま、忙しいと確かに埋まっちゃいますよね。
うん。 うーん。 そうなんですよ。で、もうとにかく編集して、あの、どんどん投稿していけば、あの、せっかくね、そうやってフォローしてくださってる方がいるので、あの、頑張って投稿していけば、収益化もされてっていう、あの、目標は立ってるんですけれども、なかなか、その、ね、内容がどういう風にしたらいいとか、いろんなことを考えすぎると、あの、手が止まってしまうみたいなところがあって。 うん。
ええ。 ええ。 あはい。 ええ。 ああ、まあ、分かりますけど、ももしかしたらその、インスタとユーチューブも内容が違うことされてるので、あの、そこもどっちかに絞った方がいいんじゃないかなと思いますね。そうすると、あの、時間がどっちかに集中できて、インスタももう、バドミントンせん専用のインスタにするか
うん。はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん、はい。うん。
っていう風にしたら、その、アフィリエイトの方にかける時間をもっとバドミントンとかのことに、あの、費やせて、で、もっと専門的なユーチューブになると、視聴者も増えるのかなって思ったりするんですけど、いかがですか？
うんうん。 はい。 うん。 うん。 あ。いや、もう、ほんとに、まさにその通りなんです。もう、あの、やっぱり専門的に今一番、ま、発信しているのがバドミントンのことで、それでインスタグラムは、もう、バドミントンだけに絞ってるんですね。なので、あの、やっぱりそうやって絞った方が、その、フォローしてくださる人数とかもすごく多くて、そっちの方が、あの、ま、今少しだけど、アフィリエイトでそういうのも入ってきたりも実際しているので、やっぱりうん、少しなんですよ、ほんとに。なんですけど、やっぱりそうやってね、専門的な方に力を入れてって考えた方がやっぱりいいですよね。うん。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 あ、そうなんですね。うん。 あはい。でも、その、少しでも、あの、収益できてるってことは、あの、何でもそあの、商売ってやり始めって、あの、少ししかまず最初は収入ってないと思うんですよ。で、継続することによってどんどんファンも増えてきて、あの、収益化って上がってきますし、で、あの、一般的には、こう、事業って、あの、比例のグラフみたいに斜めにまっすぐ上がってくわけではなくて、ある日突然グッと伸びる瞬間があるらしいんですね。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。 ああ。うんうんうん。
なので、ずっと停滞してても、ある日グッと伸びる瞬間まで、あの、とにかく作り続けた方がいいですね。こう、比例してくものではないので、日にちが経てば売り上げも上がるっていう風に綺麗な比例のグラフにはならないんですよ、事業って。
はい。 うん。 あ、うん。 うんうんうん。うん。 あ、そうですよね。うーん。
なのではい。ちょっと耐える時期は必要ですので、今は、あの、まだ芽が出る時期、水をやらなきゃいけない時期だと思って、で、もう、とにかく作品を作り上げることに集中して、で、ずっと継続すれば、ある時、ぐっと伸びる瞬間が来ると思いますので、ま、そこまでは、あの、全然ご自身の能力疑わずに、やっていくのは、ありかなと思いますね。
うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 うんうんうん。 あ、うーん、ありがとうございます。なんか、あの、自分でそうやって分かっていても、やっぱりこうやってね、あの、聞いて、ちゃんと答えを、あの、今すごく教えてくださったので、そういうことで、あ、本当そうだなってすごい思ったし、あの、なんか、ちょっと頑張ろうっていうすごく気持ちになりました。うん。なんかうん。うんうん。
はい。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 はい。やっぱり、なんか、事業って、あの、こう、軌道に乗ら乗る前ってなんか、孤独だったり「どうしたらいいんだろう」って不安が勝っちゃうと思うんですけど、まあ、でもそれは誰しも経験してることなので、今は、あの、うん、根を根が、あの
はい。うーん。 はい。 うん。 うん。
芽が出る前芽が出る前だと思って、まあ、ひたすら継続することに集中して、あまり深く悩まないでくださいね。
はい。 うんうん。うん。 うん。 あ、そうですね。なんか、その、継続するっていうことが、やっぱりちょっと私の苦手な分野でもあるので、ま、なんか、今までほんとに細々と継続してい、きたんですね。なんかあげたり、アップ投稿したりしなかったりみたいな感じで来てるので、それでもやっぱりね、フォローしてくださったりする方がいるって思って、なんかそうやって今つぎあ積み上げていく時なんだなって思って、あの、なんか、もっと投稿して頑張っていこうって思うようになりました、今。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
はい。 はい。 あはい。だって、せんせんにんも、その、フォロワーがいるってすごいことだと思うんですよ。1000人が見たがってるってことなので、 あの、素敵なユーチューブのコンテンツ作られてるんだなあっていうのが想像できますね。
うん、はい。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうですか。いや、まあ、まだまだなんですけれども、なんか、あの、ほんと「これからどうしたらいいかな、どうしようかな」ってすごい不安だったんですけど、やっぱり、なんか、話、今日させていただいて、あの、とにかくね、頑張って積み上げていかなきゃいけないなって、やっぱり思いました。ほんとに、うん、ありがとうございました。
ええ。 はい。 ええ。 はい。 あ、あまり深く悩まずに、あの、どんどん継続する力をつけていってくださいね。
うん、はい。 はい、わかりました。 ありがとうございます。
はい、こちらこそ、どうもありがとうございました。